Слушай, расскажи, вот какие книги влияют вообще на восприятие жизни?
Смотри А, книги, э, м, очень очень, в общем, индивидуально это. Здесь н нельзя подходить с общей меркой ко всем. Я думаю, что для кажд
Ну, хорошо, давай про тебя.
да, для каждого она своя. Вот на меня, например, очень влияли действительно книги, которые я читал. Вообще, можно сказать, что они сформировали меня не только как человека, но и сформировали м мои какие-то устремления, там, мои взгляды, мои ориентиры в жизни, понимаешь.
Мгм. А что это за книги?
Ну смотри. Э, например вот, э, есть такой автор- это Джек Лондон, да. У него есть цикл произведений про Смока Беллью. Этот человек, значит, который участвовал там. М, ну когда была лихорадка золотая, да, он там принимал участие. И, грубо говоря, это вот рассказы про народ, который ломанулся туда, про то, м, какие личности там были, какие там они, приключения, да, приключались. И тому подобное.
Мгм. Мгм. Да. Ну вот, э, как эта книга, э, н что она тебе дала, что изменила, как повлияла?
Образцы. Образцы для подражания. То есть как бы я вот, допустим, в ситуации, где, там м мне нужно сделать выбор жизненный, да да и в целом вообще по жизни, то есть я там как бы могу взять и почувствовать, что что-то не так, да. И поэтому я сравниваю там себя с этими персонажами. И как бы исходя из того, насколько там <chuckles> моё поведение соответствует им, и из этого исходя я там делал вывод, о том, всё хорошо или что-то нужно менять.
А это всегда срабатывает?
<smacks lips> Да, это всегда срабатывает. В целом, как бы мир не настолько изменился, чтобы, значит, э, вот эти вот примеры, они были где-то как-то нерелевантны.
Ну, это если мы говорим о каких-то хороших примерах. А если герой в какой-то книге, а, поступал не так, как ты считаешь нужным, то, э, в чём л
Ну, тогда он и не повлияет на моё восприятие жизни и всё.
Мгм.
Не, мне как бы это нравится. Знаешь в каком смысле? То, что вот эти герои, которые поступают не так, как я, они позволяют, э Ну, смотри, в силу того что писатель, когда эту м, этого героя пишет, он в какой-то степени в него, э, в в с ним сживается. Это можно, вот есть слово хорошее- называется "вроливается". На Примеряет на себя эту маску. И поэтому вот этот отрезок, пока он пишет, его мысли, его слова, его действия, он как бы и есть этот герой. Я полагаю, что, э, писатели, они репрезентацию делают хорошо. Поэтому, когда я читаю уже это в вот на бумаге, да, я могу посмотреть на мир глазами этого человека, которым я не являюсь, и которым я не смогу стать никогда. Но тем не менее я, э, могу проникнуться к нему сочувствием во ситуации, когда я встречу ну, это щас вот практическое применение, когда я встречу такого человека, значит, у себя на жизненном пути, э, я буду его лучше понимать.
Ну да. Мгм, в реальной жизни. А как ты вообще выбираешь, какие книги читать? Э, тебе изначально вот должен нравиться такой жанр, там, этот автор, или ты вот должен знать, что именно она те понравится? Или ты можешь прочитать абсолютно любую, даже далёкую, эм, твоим предпочтениям книгу и в ней найти что-то для себя?
Ну, я, например, не читаю плохих книг, плохие книги я не выношу. Вот, и в целом
Ну, а что для тебя плохие книги?
Там, где плохие плохой язык в 1 очередь. Вот если человек пишет плохим языком, ну, не в смысле там, э, как сказать, ну, в общем, он он не владеет языком, он там это
Формулировка, ты имеешь в виду, плохая?
<smacks lips> Ну, щас я просто даже не знаю, как это описать. Это, наверно, нужно примеры приводить, э, а я а я не вспомню, понимаешь? Ну, просто вот по плохой язык, вот как бы, как будто, как вон там, не знаю, школьник пишет, да, вот какие слова он выбирает, типа там, э, не знаю, парень н пошел, там, это, там, стрелял там, это, из, э, з с 2 рук. В общем, банальщина, банальщина меня выводит из себя. Когда я вижу на бумаге написанную банальщину, я тут же, э, значит, стремлюсь эту бумагу от себя отшвырнуть.
Ну, приведи, да приведи пример. Мгм. Мгм. Понятно. Так, ну а, э, есть ли, э, разница в, э, в восприятии твоём разных жанров?
Да, есть. Но в щас, смотри, как бы я уже человек н не молодой, и мне поэтому не все жанры одинаково интересны. Я, например, почти не читаю художественной литературы, то есть у меня этот период прошел. Давно. Вот, поэтому
А почему, чем чем она тебе сейчас не нравится?
Ну, я, как мне кажется, уже прочитал все там основные произведения, которые есть. А, ну а всё, что осталось, да, но оно объективно не интересно, потому что, ну, зачем я буду читать про каких-то Гарри Поттеров? Вот, значит. <chuckles> Как как они меня касаются, моей жизни, вот. М, какой смысл вообще в их существовании, вот, э, в моем бытии. Я могу это прочитать, если это какое-то, э, великое произведение, типа т того же Гарри Поттера, да, но если это художественная литература, которая, ну, м, никому не интересна, не актуальна, я, конечно, к ней не притронусь.
Просто не интересно? Мгм. Хорошо. А какие жанры тебе сейчас нравятся?
Мне очень нравится, э, э, автобиография вот в в различных исторических периодах. Это очень здо ыть Знаешь, заметки всяких там действующих лиц, например, вот мне очень нравится, э, я вот щас читаю прямо всерьез автобиографии участников Гражданской войны в России.
Мгм. Да, это сильные произведения. Мгм. Ну, и расскажи вот, а, а, об эффектах, э. После прочтения. Вот ты прочитал какую-то художественную книгу, ты прочитал, э, биографию, ты там прочитал ещё, там, не знаю, психологией увлекаешься или нет. Э, как вот на тебя влияют эти книги, разные жанры?
И Смотри-ка, что касается, э, этих воспоминаний, фактически это художественная литература, э, ну потому что она написана таким же языком и, <chuckles> возможно, с такими же целями. Но другое дело, что там же описаны реальные события, и для меня это влияет таким образом. Я, опять же, могу посмотреть на события глазами того или иного человека. Это очень важно, потому что, ну, с моей точки зрения, вообще для изучения истории, для её понимания нужно уметь смотреть на, м, происходящие события глазами тогдашних людей, а без того чтобы, ну, буквально не посмотреть этими глазами через страницы автобиографического произведения, этого добиться нельзя никак.
Мгм. Мгм. Мгм.
Вот, э, поэтому мне как бы это интересно. Вот, я не могу сказать, что у меня как-то очень сильно изменяется состояние. Я на это смотрю как на, м, возможно, как на работу, как на обучение, да. Вот это больше всего похоже на самообразование.
Хорошо, интересно. А психологию любишь читать?
Ну, что такое психология? Это какие-то прикладные советы, как там воспитать ребенка или как там воспитать себя?
Да.
Ну, нет, я такое не люблю читать, именно как читать. Если у меня такие вопросы возникают, то я предпочитаю находить какие-то статьи в интернете, где будет, э, конкретный вопрос разбираться. А вот читать какую-то книгу, где это будет, э, всё одно за другим идти, я боюсь, что у меня не получится. Я это не запомню, скорее всего, и потом системно применять не смогу.
Мгм. М, понятно, интересно. Скажи, а какие, по-твоему, жанры, э, делают людей сильнее?
Художественная литература.
Мгм, снова художественная литература.
Но в правильном возрасте понимаешь, когда художественную литературу читает уже сформировавшийся человек, это ему не поможет. Литература вообще может сделать сильнее только, мне кажется, ребенка, но она его даже не сделает сильнее, она ему поможет вырасти сильнее, то есть он станет сильнее после её прочтения. Вот. А взрослый человек, ну, чисто теоретически может такой эффект наблюдаться, но, к сожалению, взрослые слишком заморочены, чтобы, э, всерьез относиться к художественной литературе.
М-да, м. Это интересный момент. А какой вот ты негативный эффект видишь, а, в а, ну и видишь ли вообще, вот могут ли книги как-то, э, искажать восприятие какое-то?
Конечно, глаза портятся, если книг много читать. Тогда вообще можно зрение потерять, и восприятие у тебя <chuckles>
Так, а, а если Ну да, п зрение понятно. Ну, а насчёт, там, идеологии или ещё чего-то посерьёзней?
Ой, ну конечно, конечно идеология. Ну, ты понимаешь, в чём дело, как бы люди, они все заидеологизированы, то есть вне зависимости от того, где ты живешь, так или иначе идеи, которые ты думаешь, это, э, чьи-то чужие идеи, которые тебе кто-то зачем-то в голову вложил. Поэтому, понимаешь, э, тут. <chuckles> Но если у тебя есть своя идеология, да, и тебе подсунут книгу с противоположной идеологией, конечно, у тебя это вызовет возмущение, ты будешь там ругаться, э, <chuckles> п пл плевать в книгу и так далее, да. В то время как если
Ну, если, это если они кардинально разные, а если похожи, но может увести в сторону немножко?
Ну и в и, и что? Как бы. Тут, понимаешь, ну, в чём вопрос: вот если у человека есть критическое мышление, то его не уведут в сторону, вот. А если у человека нет критического мышления, ну, тогда, как бы, и поделом.
Мгм. Но всё.
Но я вообще против цензуры, потому что этот вопрос, как бы, который ты задаешь, следующий этап- это какие-то книги запрещать. Я вот против этого. Я считаю, что единственный способ бороться с чем-то деструктивным- это открыто, там, в прессе, в видеоблогах, значит, нужно это, а, на эту тему разговаривать, а, спорить, дебатировать. А, вот, значит, если мы это запретим, то мы просто подогреем к этому интерес и в результате, вот, как бы, эти <clicks tongue> <chuckles> не знаю, какие-нибудь боевики, они, э, появятся, да, только мы уже с ними ничего поделать не сможем.
Мгм. Ну хорошо, смотри, как слушателю, у которого нет критического мышления, как ему не попасть в ловушку и выбрать то, что действительно расширяет его взгляд на мир, а не разрушает?
Ну, ему не надо сосредотачиваться на чем-то одном, то есть вот этот вот главный совет- диверсифицировать свои источники информации, а, в плане их идеологической заряженности. А, тогда, грубо говоря, э, вот даже если у него не будут возникать вопросы какие-то по какому-то поводу, а тем не менее он будет получать, а, на них ответы, ну, на правильные вопросы, и поэтому у него, м, его состояние будет балансировать более-менее, а, в, скажем так Ну, в какой-то вот н н н нормальной нормальной плоскости. Вот. С другой стороны, если он этого не будет урока усваивать и будет вдаваться в какие-то, а, экстремальные вещи, то он в конце и в плоскую Землю поверит, и, значит, и во всё остальное поверит, и, м, будет ходить это людям горячо доказывать.
Мгм. Да. А, м, по каким вот механизмам, на твой взгляд, э, чтение нас вот может изменить? Э, язык важен, персонажи, моде модели поведения, эмпатия, что?
Да, вот богатство языка- это очень важно, оно очень развивает, э, наши личностные качества, потому что человек, который умеет говорить на своем языке, и человек, который общается через "чё", через "лол",- <chuckles> это 2 разных человека.
Мгм. Ну да. А есть ли у тебя какая-то вот, э, книга, которая вот в 1 момент, э, изменила вот твоё в видение на жизнь? Вот чт какой-то такой пе поворотный момент был.
Мне очень нравится, а, значит, не книга, э, первые 3 книги серии "Учения Дона Хуана" Карлоса Кастанеды. Это такая штука, которая очень неплохо мне помогла, о, у, выстроить все мои мысли в порядок, да, и впоследствии, э, как-то на некоторые вопросы жизненные у меня появились ответы.
Мгм. Понятно, м, это интересно. А Кто твой, э, любимый писатель из классиков?
Из классиков каких? Понимаешь, как бы тут классики какого золотого века, серебряного.
Пушкин, Достоевский, Толстой?
Ну, До До Достоевский, конечно.
Мгм.
Самый великий русский писатель, вне всяких сомнений. Вот.
Какое любимое произведение?
<tsk> А. Ну, наверное, "Братья Карамазовы"- самое любимое произведение.
Мгм.
Или "Бесы", или "Братья Карамазовы". Вот где-то вот, я между ними выбираю пока.
Хорошо, это интересно. Ам, мог бы ты дать несколько каких-то таких практических советов для тех, э, кому сложно, а, определиться: вот как выбирать книги осознанно?
<tsk> <chuckles> Знаешь, если человек в детстве не читал книг, то ему будет очень тяжело. Вот. И осознанно их получится выбирать, только если у него будет хоть какая-то начитка изначальная. Да. Ну, поэтому я бы пред пре предложил, значит, открыть школьную программу и заняться этой начиткой. Просто прочитать всё по списку. Вот. А после этого он как бы сам поймет, что ему нужно, что ему не нужно.
Мгм. А ты читал Библию?
Конечно.
Как ты к этой книге относишься?
Ну, м, как с точки зрения, э, литературной, наверное М, там сильно уступает, допустим, греческому оригиналу, да, вот. А с точки зрения посылов, ну, ты понимаешь, как бы я, как человек, который в постхристианской культуре, э, родился и вырос, ну, я же все эти вещи уже знаю, мне это с молоком матери впиталось, поэтому никаких откровений я там для себя не нашел.
Мгм. Мгм. Просто, м, информативно, да?
Ну, интересно, да, но в плане, допустим, эффект, который дав оказывал на какого-то грека, э, в 1 веке нашей эры, это вообще не сравнить, когда ему там приходили и башню сносили. Вот у меня такого не могло наступить физически никак.
Прочитал. Мгм. Мгм. Слушай, ну спасибо, очень интересно, что поделился своим мнением, своим отношением к книгам и, а, т тем, как они могут повлиять на нашу жизнь. Спасибо, было интересно.
Мгм. Спасибо тебе за вопросы, был рад на них отвечать! Пока и удачи!